É isso, exatamente. Aham.
Né. Então, assim, foi uma nossa, uma sacada e eu acho que cada vez mais e se você pensar, por exemplo, ah, você vai fazer uma faculdade, você falou assim: "Ah, mas eu gosto do contato", você pode ter o contato com os vizinhos.
Hã. Ok. Uhum. Exatamente, igreja também, né, igreja, eh eh, parque, essas coisas, eh eh, fazer trabalho ev involuntário também, né. Exatamente. Pode ser outros lugares. Aham.
Igreja, pois é. Parque. Isso, isso. Entendeu, aí você não precisa ir longe, tá em volta de você. Tá em volta.
Exatamente. Ir pra outro estado aqui, né, que é legal visitar os estados aqui, que que eu tô eu tô tô tô meio que num estado central aqui, que que que perto tem Washington, tem Nova Iorque, tem New Jersey, tem os cassinos lá em New Jersey, né, <laughs> aí tem as montanhas também, tem a Pensilvânia, então.
E Ah, legal. Nossa, que bacana. Hã. Uau! <gasps> A Pensilvânia, eu tenho vontade de conhecer a Pensilvânia. Aliás, eu sou encantada com os Estados Unidos.
<laughs> É, e pois é. Hã. Uhum. Aqui é aqu assim, a aqui é muito bonito, sim.
Muita vontade. Descer o Mississipi num barco, ai, meu Deus, passar por aquelas cidades da civilização americana. Ai, que lindo!
Uhum, isso. Aham. <laughs> Nova Iorque, conhecer Nova Iorque, assim, Nova a Estátua de Liberdade. Muito legal. Muito, muito legal.
Pois é, pois é. É uma super metrópole, né.
Uhum. É, a Europa também, né? Hum. <chuckles>
São coisas que sim, Europa também é maravilha. São coisas que a gente pensa, assim, uma mudança pra melhor, porque eu acho que vai ficar tudo mais fácil.
Hã. Exatamente, mais acessível.
Vai ficar mais fácil de você viajar, vai ficar mais acessível. Isso já mudou muito, gente. Quando eu era novinha, não tinha essa facilidade toda de viajar.
Isso. Uhum. Isso, exatamente. E viajar, né? O a o avião vai ficar mais rápido. Só só duvido que vão inventar teletransporte, né, teletransporte eu acho que já já é difícil de inventar
Nossa, hoje é impressionante. Tá, aí já é muita coisa, né.
porque, po porque eu vi num vídeo que <chuckles> que que é é científico e tal, eh hã.
Eu não entendo muito mas aham, pode ser. Eu não duvido, sabe, eu não duvido, eh, como eu já te falei, o homem é muito inteligente e está ficando cada vez mais inteligente, então a tecnologia acompanha essa
Hã. Aham. Hã. Aham, exatamente. Isso. Hum.

Eh, a nível de tecnologia, eu acho que é fantástico. Esse meu projeto, por exemplo, não é um projeto com mui muita tecnologia, mas claro que a tecnologia tá junto, né. Em tudo que se faz, planizi planilhas e tudo mais, né. Tem muito material bacana, porque é um projeto de obras; são construções, né.
Hum. Uhum. Sim, sim. Hã. Ah, mas tudo bem. Tá presente. Sim, sim. Aham. Sim. Uhum. Exatamente.
Mas a tecnologia, ela não, bom, no nosso dia a dia, ela já tá presente, né.
Hã. Uhum. Sim, com certeza.
Daqui pra frente, cada vez mais, cada vez mais.
É, esse Exatamente. Eu acho que celular também vai ser substituído daqui a pouco, né, que o o Mark Zuckerberg falou que que agora quem quem quem não usar o óculos dele, né, que a aquele óculos com com holograma vai s ficar pra trás, ele falou, né. Isso também é é só coisa pra f ganhar dinheiro, claro, né, também. Esse óculos aí vai eu acho que vai vai mudar um pouquinho esse negócio de celular.
É mesmo? Nossa, gente. Não sei. Pois é. Mas olha só, se você você ainda tá novo. Mas, por exemplo, quando saiu o celular, que era uma coisa pesada, era uma coisa difícil, depois virou uma coisa pequenininha, e olha como é que ele tá agora.
Hum. Hum. É. Sim, sim. Aham. Pois é. Se s hã. Diz
Então, assim, tudo é uma questão também de mas, assim, você aceitar as mudanças, sabe.
Hum. Aham. Sim, sim.
Sim, de porque veja bem, essas pessoas estão lá, né, já com o olhar no futuro.
Hum. Hã. Aham. Sim. Hum, sim, entendo.
Você vê a mudança nos carros. Gente, tem já carro, né, sem motorista.
Uhum. Ah, é <chuckles> ah, tá, aquático, né. Submarino.
Pois é, olha só! O homem é muito inteligente, é muito inteligente.
Eh pô. <laughs> Você você viu aquele vídeo que o que o cara entra no no rio? Aham. Ah, sim, claro, sim. Hã.
Eu acho, inclusive, que as pessoas vão conseguir resolver os problemas importantes, sabe?
Aham, sim, com certeza. Tá acontecendo Isso.
Eh, como os ambientais. Eu acho que tudo tende a melhorar.
Aham.
Tudo tende a melhorar. Eu acredito num futuro bem bacana.
Hum. Exatamente. A gente tá nesse mundo pra pra melhorar, né.
Eu acredito num amanhã bem legal. Pois é, e o homem é um ser humano muito inteligente. E esse pessoal de tecnologia, eles
Exatamente. Uhum, sim. Hã. <chuckles>
fe eh, dão show, né. Mas é aquilo, eh, sempre vai ter alguém, né, discordando, puxando pra trás. Mas é como a gente ouve falar: Thomas Edison
Aham, sim. Eh Hum. Aham, sim, sim. Exatamente. Mas vida segue. Hum. Thomas Edison.
ele tentou 1.000 vezes, entendeu, pra até ele conseguir, eu acho que foi mais de 1.000 vezes
Uhum. Isso, exatamente.
e
Ah, f é, foi foi
não desistiu. Você não pode desistir, né.
Isso, exatamente.
Então, quando perguntaram pra ele por que que ele não desistiu
Hã, eh, tinha tinha uma moça também que que tinha feito um componente Hã.